Du, ähm, grüße dich, ich brauche kurz mal 'n Rat. Du musst dir quasi vorstellen, ähm, ich habe 'n besten Freund eigentlich, der ist den habe ich seit ich in der 5. in der 1. Klasse bin. Äh, seit der 5. Klasse machen wir alles wirklich zusammen. Das ist in jedem Fach wo ich ausnahmslos saßen wir zusammen in der Schulzeit, wir haben jedes Projekt zusammen gemacht. Wir waren zusammen im Fitnessstudio die letzten 2 Jahre der Schulzeit, jeden Tag zusammen. Wir waren sind jeden Tag zusammen zur Schule gefahren, saßen im Bus jeden Tag nebeneinander. Es gab, sage ich mal, nichts, was wir nicht zusammen gemacht haben. Und, ähm, es ging ja so 'n bisschen damit weiter, dass, äh, ja, irgendwann ich habe quasi 'ne Schwester, die ist auch 17 und, äh, beziehungsweise ist so 'n bisschen jünger als wir und, ähm, da hat er quasi so 'n bisschen, ähm, Interesse gezeigt, sage ich mal, in seinem letzten Schuljahr. Und die haben sich dann quasi im im letzten Halbjahr der Schulzeit, ge so 'n bisschen gedatet. Da ist nichts draus geworden. Du musst dir vorstellen, war auch er war auch bei mir zu Hause sehr beliebt. Meine Eltern haben ihn richtig gemocht. Meine Großeltern haben sich gefreut, wenn er hier war. Und er hat auch bei mir ge geschlafen, äh, sehr regelmäßig. Wir hatten unser Gästezimmer, wo er sehr f g was zum Beispiel nach p nach feiern war. Du musst dir quasi vorstellen, meine Schwester ist das auseinandergegangen und jetzt, ähm, ja, ist das Problem, dass er quasi weggezogen ist zum Studium. Meine Schwester hat keinen Kontakt mehr mit ihm und i er hat andere Freundesgruppen gefunden. Er hat 'ne er interessiert sich sehr für Autos, hatte dadurch mal andere Freunde gefunden, die mit dem ihm da viel machen teilweise. Zum Beispiel heute Abend gehen wir z feier feiern, ist 'n bisschen w bisschen weiter weg, aber, äh, wir hätten 'n Fahrer, sage ich mal, und er hat einfach abgesagt, weil er keine Lust hat. Und das sind einfach so Anzeichen, Kontaktverlust so 'n bisschen aktuell. Wir schreiben nicht mehr so oft, wir sehen uns kaum noch, nur am Wochenende, wenn überhaupt mal. Und, äh, einfach alles so Anzeichen dafür, dass, ähm so 'n bisschen einfach der Kontakt verloren geht. Und es es ist so unvorstellbar irgendwie für mich, weil in der Schulzeit damals hatten wir jeden Tag Kontakt und es ist jetzt wirklich so 'n bisschen einfach von heute auf morgen am Auflösen sich und ich verstehe gar nicht, warum. Vielleicht hast du 'n paar Ratschläge oder vielleicht so 'n paar Punkte, die ich anwenden könnte, die mir helfen würden.
Mhm. Ja, erst mal, ne, danke für die Offenheit bei so 'nem, ähm bei so 'nem Thema. Ich glaube, das ist auch für viele so Männerfreundschaften erst mal 'n ganz sensibles Thema, so da ranzugehen und das auch so 'n bisschen zu erkennen. Und, ähm, ich glaube, das ist auch ganz normal. Also, was du gerade beschrieben hast, gehört so 'n bisschen mit zum Leben mit dazu. Ähm, bei euch ist ja auch echt komplex, da kommt ja vieles dazu, und wenn man dann irgendwie, da jetzt noch, äh, noch Partnerschaft in der Familie, Umzug, ähm, Studium, wenn ich das noch jetzt richtig rausgehört habe. Ähm, würdest du denn sagen also, was mich jetzt interessiert hätte, der Kontaktverlust, macht der dich auch wirklich zum Beispiel traurig oder bist du irgendwie auch vielleicht enttäuscht? Und, äh, direkt als F Zusatzfrage dazu, glaubst du, das ist auch von seiner Seite auch so?
Ähm also, äh, ich bin auf jeden fall ziemlich enttäuscht. Ich glaube, er also, ich glaube, er versucht sich halt so 'n bisschen bisschen distanzieren und von mir Abstand zu gewinnen, weil ich sage ehrlich, ähm, ich glaube, es hat den Teil getroffen meiner Schwester, weil er wirklich, äh, sehr in sie verliebt war und dadurch so 'n bisschen auch vielleicht mit mei mir, meiner Familie, meinem Haus so 'n bisschen, meine Schwester verbindet. Und ich glaube, er will einfach Abstand gewinnen so 'n bisschen. Also, i er würde es mir niemals so, sage ich mal, äh, eingestehen, aber ich kann mir gut vorstellen, dass er genau das denkt und genauso drauf ist, deswegen, ähm ja, ich glaube, er ist bisschen 'n bisschen traurig darüber, weil ich glaube, er macht sich schon ziemlich bewusst, dass er 'n bisschen Abstand versucht zu gewinnen.
Mhm. Da hast du einen ganz interessanten Punkt eben selber eigentlich mehr oder weniger gesagt, ja, er würde es auch nie so sagen. Ich weiß, das ist immer schwer, so von Freund zu Freund, Mann zu Mann über so was zu reden. Aber gab es, äh gab es schon mal also, das heißt, es gab noch nie so 'n offenes Gespräch so zu nach dem Motto: Hey, wie's aktuell in der Freundschaft läuft.
Doch schon. Wir haben vor 2 Wochen mal gesprochen gehabt, als wir was gemacht haben oder sage ich mal, vor meinem Haus standen, er mich quasi nach Hause gefahren hat und wir sage ich mal, mal drüber gequatscht haben. Ich meine halt, weil ich finde es schade, wie sich es so entwickelt. Er meint, ja, ich findet es auch schade. Er findet, wir sollten öfter mal sprechen oder so was. Aber so wirklich verändert hat sich halt immer nix, deswegen, ähm, ist halt schwierig so 'n bisschen, äh fin finde ich persönlich schwierig, halt was zu machen, weil es muss halt irgendwo auch halt der Wille da sein. Wenn ich jetzt sehe, dass solche Sachen wie heute passieren, dass er zum Beispiel heute Abend nicht mitkommt, wenn wir feiern gehen, dann weiß ich nicht, wie es sich bessern soll, weißt du? Weil es muss irgendwo auch die Eigenin Initiative da sein, weil man kann sagen: „Ja, ich will, dass anders wird. Ich will, dass man mehr spricht. Ich will, dass man mehr Kontakt hat.“ Aber, ähm, es funktioniert halt nur, wenn beide Seiten auch wollen und wenn man ihn halt fragt, ob er mitkommen will und von ihm kommt halt nix, dann ist halt sehr schwierig umzusetzen, sage ich mal.
Mhm. Ja. Ah, ich glaube, das, was du auch, äh, gesagt hast, das ist so 'ne Floskel, die vielleicht auch ihr beide euch erst mal so gesagt habt, wie: „L ja, lass mal mehr Kontakt haben.“ Aber es ist halt nicht mehr das, was ihr in der in der Schule hattet, ne? Das ist halt easy-peasy, ne? Ihr geht zusammen zur Schule, im Bus und alles drum und dran. Also, da waren die die äußerlichen Gegebenheiten halt super gut, dass ihr super viel Zeit miteinander, ähm, verbringen konntet. Jetzt, wo ihr natürlich beide älter geworden seid, hat sich das Leben verändert. Ähm, das wäre mal interessant, was du sagen würdest, was ist denn für dich was wäre denn so, dass du sagen würdest: So wäre die Freundschaft jetzt, wo wir auch älter geworden sind damit wäre ich zufrieden oder darüber würde ich mich freuen? Grade so im Sinne von, was bedeutet denn auch für dich Kontakt? Also, ist das einfach nur so WhatsApp-Messages oder ist das, dass man sich auch trifft und was ist auch so die Frequenz dahinter?
Nein, also für mich sind Freundschaften, wenn man sich regelmäßig sieht, regelmäßig was zusammen macht und einfach 'n so 'n bisschen den Kontakt nicht verliert. Das ist für mich 'ne wahre Freundschaft, dass man sich, sage ich mal klar, Freunde sind auch schön, aber dass man, sage ich mal, nicht so 'n bisschen sich verliert, da dadurch jemand 'ne Freundin hat zum Beispiel. Also, aber, dass man regelmäßig Kontakt hat, sich sehr regelmäßig sieht, einfach gemeinsam Sachen auch erlebt. Und nicht sage ich mal, durch diese, ähm, anderen Lebenssituation so 'n bisschen jeder sein eigenes Ding macht, ich würde mir wünschen, dass man einfach so 'n bisschen eng verknüpft bleibt miteinander und das habe ich halt nicht das Gefühl, dass aktuell, das sage ich, äh, wir aufm Weg sind da hin, dass das wieder so enger wird, weißt du?
Hm, ja, verstehe ich auf jeden Fall. Ja, ist immer also ich glaube ich weiß gar nicht mehr, wer das gesagt hat, aber, ah, ich glaube, das war irgend so 'n, ähm auch 'n Komödiant, der das aber gut auf den Punkt gebracht hat im Sinne von jedes Leben verläuft immer in Kreisen, also wenn man sich das so mit dem Finger in den Kreis ziehst. Und es gibt immer Stellen, wo sozusagen es überschneidet, dann geht's auseinander und dann führt der Kreis sich aber wieder zusammen, ne? Also, wenn du die beiden Hände einmal zusammen im Kreis ziehst, auseinander machst und wieder zusammenführst. Und das könnte bei euch natürlich auch der Fall sein, dass jetzt irgendwie in ganz neuen Si beide in neuen Situationen seid und, ähm, ja, das jeweilige Leben erst mal 'n bisschen auseinandergegangen ist. Das heißt aber nicht, dass es auch nicht wieder, äh, zusammenkommen kann, aber ich glaube, du hast ja schon 'n wichtigen Punkt angesprochen. Man kann halt nicht davon ausgehen, dass man jetzt dann irgendwie mehrere Monate oder keine Ahnung, Wochen oder vielleicht sogar Jahre den Kontakt komplett abbricht und dann denkt sich so: „Okay, jetzt kommt's“, in 4 Jahren ist man dann wieder wieder beste Freunde. Aber auf der anderen Seite klingt es so 'n bisschen, als würdest du als würde dir schon mehr an der Freundschaft liegen als ihm. Und dann muss man halt auch mal vielleicht so wirklich auch ehrlich mit sich selber sein, ob man nicht halt denkt: „Okay, ist die F Freundschaft noch das, was sie mal wirklich war, oder ist es halt Zeit, so 'n bisschen dem alten ade zu sagen?“
Ja. Guter Gedankenanstoß und ich weiß auch nicht ganz, weil er sagt jetzt auch, er möchte das Ganze, aber es gi er gibt mir halt nicht das Gefühl. Er gibt mir das Gefühl, dass er halt nicht will wirklich und ist einfach schwierig. Also, wie will man diesen Kontakt so 'n bisschen halten? Wir haben vorher auch jeden Tag einfach erzählt und einfach wirklich viel auch zusammen gemacht. Und wenn halt das jetzt so gar nicht mehr ist, dann ist einfach nicht mehr das was es einmal war. Hast du grad gut gesagt, glaube ich. Also, ähm, wenn man halt dies merkt der Andere hat nicht mehr den Willen, den Mut auch so was mit einem zu machen, dann ist halt wirklich sehr, sehr schwierig, da, äh, ja, den Kontakt beizubehalten, sage ich mal.
Mhm. Vor allem wenn ich das ja auch so wie du gesagt hast, ne, dir geht's um echte Freundschaften. Das heißt auch dieses Sehen und allem drum und dran. Ich meine, das ist immer hart, aber vielleicht, bevor du das so 'n bisschen emotional verschleppst und halt auch immer dir so wohl auch Gedanken drüber machst, offensichtlich ist ja etwas, wo du so 'n schon in der Selbstreflexion bist, dass du auch einfach mal wirklich vielleicht hattet ihr diesen kurzen Moment, wo ihr zusammen dann so connected habt und sagt: „Ja, lass mal mehr Kontakt haben.“ Aber dass du ihm vielleicht noch mal das muss auch nicht irgendwie jetzt hart sein, aber im Sinn von: „Hey, we lass uns doch gucken entweder“, so nach dem Motto, dass man sich wirklich trifft. E klar, jetzt kam's zu dieser Situation, dass der abgesagt hat. Ich meine, klar, man kann nur so oft in v <chuckles> emotionale Vorkasse gehen und dem jedes Mal sagen: „Ja okay, ist halt Leben passiert der hat halt keine Zeit.“ Dann passiert's halt vielleicht 2, 3 Mal, dass du auch wirklich sagst: „Hey, vielleicht macht das auch keinen Sinn mehr.“
Irgendwo bin ich ja immer 'n Freund davon, auch für Sachen zu kämpfen, für Freundschaften zu kämpfen, weil die war damals noch nicht so dick. Wir waren auch mehrfach im Urlaub schon, wir haben soviel schon erlebt schon zusammen wir haben auch ich bin schon eigentlich Freund, dafür auch zu kämpfen, für das, was man, sage ich mal, in der Vergangenheit gehabt hat. Aber wie gesagt, es muss halt auch irgendwo beidseitig sein und nicht halt 'n, ja, Ein-Mann-Wunsch, sage ich mal, weißt du? Und das ist 'n bisschen so die Problematik eig einfach, dass man dass ich da, äh, nicht das Gefühl habe, dass er auch will, weißt du?
Mhm. Ja, ja, auf jeden Fall. Und ist es schon wie wie lang ist 'n das jetzt schon so, dass dass du sagen würdest, dass das so der Status quo bei euch?
Also, welche Status quo meinst du konkret? Also, dass es auseinandergeht, oder dass wir, sage ich mal, so zusammen sind, so in Kontakt.
Ne, ne, äh, seitdem ihr auseinandergegangen seid, seitdem sich das so angebahnt hat und auch jetzt schon so ist.
Seitdem er so vielleicht 2 bis 3 Monate also, seitdem er beim Studium ist, seitdem er so 'n bisschen neue Freundesgruppen hat, hat sich ja vorher schon 'n bisschen angedeutet, weil er auch als er hier war, noch so 'n bisschen sein eigenes Ding schon gemacht hat, n neue Freunde gefunden hat, sich, ähm, gesucht hat so 'n bisschen, die auch, w viel mit Autos machen, wie er. Aber, äh, ja, er war ist einfach, ich finde es einfach sehr schade, weil ich denke, es muss oder hätte so nicht enden müssen, es, äh, muss das so nicht enden, aber es ist so 'n bisschen seit 2 bis 3 Monaten so, dass er halt sich sehr isoliert so 'n bisschen von unserer anderen Gruppe auch, weißt du, nicht nur von mir, sondern auch der Gruppe so 'n bisschen, dass er mit denen nicht mehr so viel macht.
Hm, okay, verstehe. Wobei andererseits, ich meine, Zeit ist immer relativ, wenn du jetzt sagst, 2 bis 3 Monate, wenn es auch mit Studium losging, das ist natürlich auch mal 'n extrem neues Lebensereignis und, ähm, ja, ist vielleicht also, natürlich immer Perspektive ist vielleicht noch gar nicht so lange, dass es heißt, ähm, dass es jetzt immer so bleiben muss. Vielleicht ist es auch nur so dieser 1. Impuls, wenn du heut an die Uni gehst und neues Leben hast nach dem Motto, äh, dass es nur kurz so ist, aber dass er eigentlich auch schon gerne vielleicht auch nur so 'n bisschen den, äh erst mal alles unter einen Hut kriegen muss, ähm, und das auch sich vielleicht natürlich wieder zurückentwickelt.
Er hat es auch schon mal 'n bisschen so in die Richtung schon angedeutet, aber ich kann es mir halt nicht vorstellen. Es muss ja irgendwo auch der Wille da sein, weißt du? Und mein mein Gefühl sagt mir einfach, dass er halt aktuell nicht wirklich das Ganze so da nicht dafür kämpft, so wie wir es tun. Er sucht, äh trifft sich zum zum Beispiel gestern, war den ganzen Tag mit anderen Freunden unterwegs, weißt du? Und es kommt auch keine Eigeninitiative, kein wie er früher es gemacht hat, immer fragen, ob er auch was mit uns machen will, sondern wirklich sehr viel nur, äh, wenn wir ihn einladen. Ist halt 'n bisschen schwierig, bin ich ganz ehrlich. Ich weiß ja nicht du hast schon recht an sich. Ich hoffe, dass er halt sich zurückentwickelt, so 'n bisschen, aber, äh, ich habe aktuell nicht das Gefühl, weißt du.
Mhm. Ah, ich glaube, du hast dir ja selber schon den besten Rat gegeben, ne, dass, äh, bei so 'ner Freundschaft gehören immer 2 Leute dazu, und es macht halt keinen Sinn, wenn man auch nur einer dafür kämpfen will oder sich einsste äh, so einsetzen will. Und ich glaube, bei dir klingt das so 'n bisschen du musst gucken, bis wohin also, es ist nur mein persönlicher Rat und Meinung, bis wohin kannst du noch sagen: „Das ist vertretbar. Ich gebe mir so 'ne Zeit X, wo ich das noch versuche.“ Aber irgendwann muss man dann auch, glaube ich also, wo du auch sagst: „Hey, bis dahin habe ich für die Freundschaft gekämpft.“ Aber irgendwann ist auch der Punkt, wo man sich selber eingestehen muss, es ist halt nicht mehr das, und man so 'ne Freundschaft löst sich halt auch mal auf und nicht, dass ihr daraus jetzt irgendwie so 'ne Beziehungstrennung machen müsst, aber dass du dann auch verstehst, okay, es ist einfach nicht mehr so dafür, und jetzt ist es auch okay, dass ich aufhöre.
Ja, wahrscheinlich genau das ist der Punkt, dass ich das akzeptieren muss, dass es irgendwann vorbeigeht, wie alles im Leben. Ähm, was mir sehr schwierig fällt das Ganze zu akzeptieren, weil wie ich mag diesen Mensch wirklich sehr, sehr doll und auch schon seit vielen, vielen Jahren, und dann durch so 'n Mist, sage ich mal, äh, sich zu trennen. Vielleicht auch grad nur 'ne Phase. Ich werde sehen, wie es sich entwickelt, aber danke auf jeden Fall für dein offenes Ohr. Die Ratschläge haben auch sehr, sehr geholfen, also, wie ich damit umgehen soll. Ich bin so 'n bisschen beruhigter jetzt oder zumindest auch, äh, ein bisschen weiser, wie das Ganze weitergehen könnte oder wird vielleicht auch. Deswegen danke erst mal auf jeden Fall, dass du 'n bisschen zugehört hast und, äh, ja, wie gesagt, ich werde sehen, wie es weitergeht. Ich danke dir auf jeden Fall.
Ja, gerne, gerne. Und ich hoffe ich drücke euch beiden die Daumen, dass die Freundschaft wieder zurückkommt, weil man merkt, das ist dir auch sehr wichtig.
Danke dir. Ciao.